Ôi, bạn ơi, hôm nay mình đi làm về á, cảm giác là không còn năng lượng trong người luôn á. Ờ, chiều nay nè, chiều nay mình mới bị sếp gọi lên, rồi xong rồi đứng trước, ơ, một dãy của cái team mình khoảng mười mấy người đó, cái xong rồi la mình á, la mình vì vấn đề là tháng này á, bây giờ là cuối tháng rồi, cho nên là tháng này mình, ờ, bị gặp một vấn đề đó là nó nó đang, ơ, bị chi phối bởi một số vấn đề thành ra cái công việc của mình á nó không có được suôn sẻ. Cái việc của mình á thì nó liên quan tới chạy số á, mình thì làm bên ngân hàng, mà chạy số cuối tháng như thế này á, số thấp thì thành ra là bị, à, team lead của mình á gọi lên, cái xong rồi la lối, rồi xong rồi nói mình chạy dở này kia, rồi xong rồi thậm chí là còn, à, đập bàn nữa nha. Làm cho mình á đứng ở trên bàn đó nó cực kỳ là xấu hổ luôn, tại vì, ờ, mình đứng trên đó đó bị ng nghe sếp la nè, rồi xong rồi số đó nó thấp nữa nè, tức là số thấp thì tháng này mình chắc chắn là cái lương mình không cao rồi đó. Đó, lại thêm một cái combo nữa đó đó là, ờ, cả sàn luôn, cả sàn không phải chả mỗi cái team mình đâu nha, mà cả sàn luôn á, cả sàn là các, a, chắc cả 100 người đó, đứng nhìn mình với con mắt là giống như là đang phán xét mình á. Rồi xong rồi mình thấy một số người cũng, ơ, đang cười khúc khích ở dưới chắc là có lẽ là đang cười mình. Không biết có phải đang cười mình hay không? Hay là mình nghĩ quá nhiều á, nhưng mà tạo cho mình cảm giác, ưm, cực kỳ là xấu hổ luôn. Thành ra là nhiều cái nó nó tạo áp lực cho mình quá. Ờ, hôm nay mình đi làm về mình cảm giác là cái năng lượng trong người mình nó không còn luôn. Mình thậm chí á, là hồi chiều nay nè, lúc mà về á, mình gặp vợ mình, mình còn không nói chuyện với với vợ mình luôn, làm cho vợ mình cũng, kiểu, cáu với mình á. Ờ, lại thêm một cái nữa là là là vợ mình cáu mình ở nhà nữa, làm cho mình đã không có được, ờ, thoải mái trên công ty rồi, về nhà lại thêm một cái áp lực nhỏ ở nhà nữa, thành ra là mình cảm thấy cực kỳ bị stress luôn. Ờ, mình không biết phải làm như thế nào để có thể, ờ, rời khỏi cái cảm cảm xúc tiêu cực hiện tại bây giờ đó bạn?
Ừm. Ồ, sao vậy bạn? Ờ. Ồ, sao nữa bạn? Giời ơi. À. Ừm, ừm. Ừm, mình hiểu. Trời! Ừm. Ừm, ừm, ừm. Chà! Ờ. Trời! Ừm. Ừm, mình hiểu. Chà. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu rồi. Yeah, chắc là những cái này nó đang làm cho bạn rất là áp lực, đúng hông ha?
Cực kỳ là áp lực luôn.
Ờ. Ừm. Vậy thì bạn cho để mà mình hiểu rõ cái bối cảnh hơn một chút xíu á, thì bạn cho mình hỏi đi, là cái sự việc ngày hôm nay nè, là, kiểu, ưm, đã có bao giờ mà nó xảy ra trước đây chưa? Ví dụ như là cũng bị, ờ, gọi là, bị sếp, ơ, phê bình công khai như vầy nè.
Ừm, bạn cứ hỏi đi. Ờ, có, nhưng mà nó xảy ra chắc đây, ơ cách đây chắc cỡ 3-4 năm gì rồi, tại vì cái thời điểm đó mình mới đi làm á, thành ra mình chạy số chưa có tốt. Thì 3-4 năm trước thì cũng có một vài lần là sếp mình gọi lên rồi xong rồi cũng trách mắng như vậy, nhưng mà không có nặng như cái lần này nha. Ờ, còn cái thời điểm vài năm, ơ, đổ lại đây thì mình chạy chạy số khá là tốt á, mình có kinh nghiệm rồi mình làm khá là ô kê, cho nên là tháng nào hầu như mình cũng đạt số và đạt tới, ơ, 130%-150% cái khối lượng công việc mình mình làm luôn đó. Thành ra là sếp đặt cái sự kỳ vọng ừm, sếp đặt cho mình cái sự kỳ vọng cực kỳ cao luôn. Ờ, nhưng mà hông biết là cái tháng này như thế nào á mà mình chạy số không có được tốt nè. Ờ, chắc có lẽ là bị sự chi phối của gia đình khá là nhiều á, tại vì mình thì, ờ, mình mới mới lấy vợ á, thành ra là mình phải dành nhiều thời gian cho gia đình một xíu nè. Ờ, nó dẫn đến kết quả là cái công việc mình nó không có được, ờ, trơn tru nè. Mình quan tâm nhiều về gia đình quá, thành ra cái công việc của mình á, mình không có chú ý nó nhiều, thành ra cái tháng này á số thấp. Mà cái số thấp này là chắc phải 2 năm rồi mình mới phải bị mà cái gặp tình trạng là rớt số như thế này á. Chắc kiểu ông sếp của mình ổng kỳ vọng mình nhiều quá cho nên thành ra hôm nay ổng bị thất vọng á, <chuckles> ổng, ưm, gọi mình lên làm cho mình một tăng vậy đó. Cảm giác rất là xấu hổ luôn á bạn.
Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Wow, rất là hay ha! Ừm, ừm. Ồ! Ừm. Ừm, ừm. Ừm, mình hiểu rồi, bạn đừng có lo lắng quá nha. Mình thấy là bạn đã nỗ rực nỗ lực rất là nhiều rồi đó. Thì không biết là cái mối quan hệ của bạn với cái người sếp này này nè trước đây như thế nào?
À, mình á với ông sếp này ngày xưa đến giờ thì thân lắm, thân với nhau, chơi với nhau, ơ, mấy năm trời rồi mà và cũng hiểu khá là hiểu nhau. Nhưng mà không hiểu như thế nào mà, ừm, ừm, hôm nay là cái người sếp đó lại, ờ, kiểu, ờ, cư xử với mình một cách nó nó hơi thái quá đối với mình á, ờ, tại vì hồi xưa tới giờ thì, ờ, hai người giống như là hai người bạn vậy đó. Tuy là sếp của mình nhưng mà như hai người bạn vậy đó, đi ăn chơi, rồi đi ăn nhậu cuối tháng rồi đi du lịch chơi chung với nhau, nó rất là vui vẻ luôn, nhưng mà hôm nay thì lần đầu tiên mình thấy cái khía cạnh đó của người sếp của mình luôn đó bạn.
Ừm. Ừm, mình hiểu rồi nha. Chà. Chắc là bạn bất ngờ về cái chuyện đó lắm, đúng hông? Ừm. Vậy khi mà
Ừm, rất là bất ngờ luôn.
ờ, khi mà cái chuyện đó cái cái cái cuộc phê bình đó nó xảy ra á thì cái phản ứng của bạn như thế nào ha?
Ờ, lúc đó hả? Thì mình đầu tiên là mình cảm thấy xấu hổ nè, xấu hổ là tại vì bị gọi lên, ơ, ơ, gọi lên đứng nha, chứ hông phải ngồi nữa, mà gọi lên đứng cái xong rồi sếp thì ngồi, xong rồi chỉ mình sai này sai cái kia, rồi mình chưa làm tốt này, chưa làm tốt cái kia. Rồi mà còn nói lớn nữa, à, đứng mình đứng trước sàn á mà còn nói nói lớn nè, rồi la lối um sùm, rồi xong rồi còn nói to là mình rớt số như nào như nào nữa, làm cho mình cảm thấy cực kỳ là xấu hổ luôn, tại vì cả trăm người á đang ngồi nghe là mình bị la đó. Cái thứ 2 nữa mà mình cảm giác nó nó bị thất vọng về bản thân á, kiểu như, tháng này mình không có làm tốt so với, ơ, cái năng lực của mình, thành ra mình hơi thất vọng. Nữa là mình cảm thấy nó hơi áp lực, tại vì người sếp của mình la mình, ờ, những cái lời rất là nặng nề á. Cảm giác nó hơi áp lực và áp lực kể cả về vấn đề mà tài chính nữa, tại vì nếu mà rớt số thì tháng này mình đâu có được, ờ, lương cao đâu.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu, mình hiểu. Nè, ờ, bạn cũng đừng có tự trách bản thân nha, thực ra ai cũng có lúc vậy hết đó. À, vậy thì cái mong muốn lớn nhất của bạn bây giờ nó sẽ là cái gì nè?
Ừm, cái mong muốn bây giờ của mình á là, ờ, làm sao để mình hiểu rõ cái vấn đề, ờ, ông sếp của mình la mình là ga thực sự là người ta la mình là do người ta ghét mình hay sao. Hay là, ừm, ừm, có một cái lý do gì đó mà người sếp của mình la mình, có phải là đang muốn, ơ, cho mình phải reset lại hông. Nhiều khi mình, ờ, ở trên vị trí trên cao nhiều quá, cho nên là thành ra mình bị chểnh mảng á, thì hôm nay sếp mình la mình một bữa cho nó đã để mà mình có thể reset lại bản thân, để tháng sau mình có thể nỗ lực lại ngay từ đầu hay không á. Cho nên đó là cái điều mà mình mong muốn bây giờ á là, đầu tiên là, à, hiểu rõ là người sếp muốn cái gì, điều gì ở mình nè, thứ hai nữa là vượt qua được cái cảm giác áp lực hiện tại nè. Đó, và làm sao để cho nó tích tích cực hơn đó bạn.
Ừm, rồi, mình hiểu rồi nha. À, vậy thì, ờ, sau khi mà mình nghe cái câu chuyện của bạn á, thì mình cũng có một vài cái đề xuất vầy nè, thì bạn nghe thử coi có phù hợp với bạn hông nha. À. Đầu đầu tiên á là thực sự mình rất là thông cảm với bạn luôn, tại vì ai đi làm cũng sẽ trải qua cái cảm giác bị sếp la á, mà bị phê bình, ờ, ờ, bị phê bình ở chỗ công cộng nữa, đúng hông? Thì nó, kiểu, nó khá là khá là, kiểu, ơ, ảnh hưởng tới cái lòng tự tôn của mình nữa, đúng hông? Thì cái cái cảm giác của bạn á, là hoàn toàn dễ hiểu thôi. Đó, thì một cái hướng mà mình đề xuất nha, là bạn, ờ, sau cái buổi này nè thì mình đề xuất là bạn hãy có một cái, ờ, book một cái buổi họp với lại sếp riêng với lại cái người sếp này của bạn coi sao. Tại vì á là trong cái buổi họp này nè, thì, ừm, bạn có thể nói là bạn có thể trình bày một số những cái, ờ, hướng để bạn phát triển tiếp theo, có nghĩa là, ô kê, đây sẽ là cách để bạn cải thiện cái tình hình này, bạn sẽ làm như thế này, như thế này, như thế này. Đó, để người ta biết là, à, ô kê, hông phải là, kiểu, bạn, ờ, có một cái thất bại nhỏ nhỏ, xong cái là bạn sẽ, kiểu, gọi là, bạn nản luôn mà là bạn vẫn, ơ có có nghĩa là bạn là người có một cái kế hoạch rõ ràng cho cái sự, ờ, phát triển của bản thân và cho, ờ, có một cái cam kết nhất định với cái doanh thu của công ty nữa nè. Đó, thì mình thấy đó sẽ là một cái điều rất là tốt để để cho sếp của bạn nhìn nhận và công nhận bạn. Và thứ hai nữa là nãy bạn cũng nói á, là sếp cái người sếp này với bạn từ xưa giờ tương đối thân, cho nên là biết đâu á là trong cái ngày hôm đó thiệt sự là có một cái vấn đề nào đó khác mà mà cái người sếp đó người ta, ờ, làm có nghĩa là có cái, ơ, có cái sự phê bình nó gay gắt như vậy, chứ bình thường thì lại không. Cho nên là cái cái buổi họp này cũng sẽ là một cái dịp tốt để bạn tìm hiểu coi là hổng biết là ngoài cái chuyện mà bạn bị, ờ, sụt giảm doanh thu ra thì bạn, ơ, có còn cái làm có còn cái điều gì khác bạn cần cải thiện hông, để mà cái cái mối quan hệ của hai người có thể tốt không, hay là nhiều khi, ơ, nó còn hông liên quan tới bạn hổng chừng. Biết đâu chỉ đơn giản là một ngày xấu trời nên là cái người sếp đó là người ta hơi nóng tính, hơi nóng nảy gì đó. Thì hông biết bạn nghĩ sao về cái hướng này nè?
Ừm. <chuckles> Buồn lắm! Đúng rồi nè. À. À, mình hiểu rồi nè. Ờ, mình nhận ra một cái điều mình, ờ, chưa đúng á, tức là hôm bữa, ơ, hôm, ơ, chiều nay nè là khi mà người sếp á la mình á, thì mình, ưm, kiểu, ơ, cứng họng luôn, mình không có chia sẻ được gì với sếp của mình á. Mà khi mà bạn nói mình mới sực nhớ ra á nha. Chắc có lẽ sau cái buổi hôm nay mình sẽ, ơ, ờ, nhắn tin riêng cho sếp đi, ờ, hẹn gặp sếp, a, có thể là họp kín một, ờ, cái căn phòng nào đó, hoặc là đôi khi là có thể lên ngồi vị trí của sếp, rồi xong rồi trình bày với sếp ở máy tính của sếp thôi để mà có thể chia sẻ với sếp một vài cái kế hoạch của mình nè, một vài cái sự quyết tâm nè, cái sự cam kết của mình cho đối với sếp nè. Tại vì thực sự mình rất là tự tin với lại cái năng lực của mình, tại vì, ờ, nhiều tháng rồi mình không rớt số và mình đạt doanh số rất là cao. Chỉ có tháng này á, mình, ờ, bị ảnh hưởng tâm lý á một phần là do mình mới cưới vợ á, ra là mình phải, a, lo lắng khá là nhiều vấn đề mà bên nhà vợ nè, rồi, ừm, những cái vấn đề như là chỗ ở nè. Tức là mình bị nhiều cái sự phân tâm từ cái việc mà, à, lấy vợ á mới xong nè, ờ, thành ra là có lẽ là sếp của mình chưa có hiểu được cái tâm tư của mình, thì mình sẽ tâm sự hết với sếp của mình để sếp của mình hiểu nè, và thấy được cái quyết tâm của mình vào tháng sau. Và mình sẽ hỏi thăm sếp mình một xíu để xem coi, ơ, sếp có gặp vấn đề gì hông, tại vì nhiều khi á sếp nóng nảy với mình chiều nay á, à, nó cũng hơi hơi quá đáng so với những gì mình từng từng biết á. Tại vì hồi xưa tới giờ sếp mình, ờ, với m lại mình á, thì cũng khá là thân, cho nên á là, ờ, ừm, hôm nay la mình, ờ, những cái câu rất là nặng nề thì mình nghĩ cũng có thể là, ờ, bên phía người sếp của mình đang gặp một cái vấn đề gì đó nó ảnh hưởng tới tâm lý nè. Giống như là việc mình làm rớt số đó, cũng ảnh hưởng tới lại số của sếp của mình á, tại vì mình là đóng vai trò lớn trong cái team á, mình là người gạo cội làm lâu rồi, thành ra là cái cái cái việc chạy số của mình cũng ảnh hưởng khá là nhiều, ờ, đối với cái doanh số chung của của team nè, thành ra đó l ơ, cũng là một cái lý do để mà người sếp của mình chiều nay nổi cáu đó. Và mình cũng sẽ cố gắng làm sao quan tâm sếp mình nhiều hơn, hỏi thăm xem là có vấn đề ở gia đình hông. Ờ, bạn nói mình mới mới mới phát hiện ra á nha. Vậy thì còn cách nào nữa hông bạn?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, hợp lý, hợp lý. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, chính xác. Ừm. Ừm, hợp lý nha. Ừm, bên cạnh đó thì bạn cũng có thể, ờm, trao đổi, ơ có một cái cuộc trao đổi với lại vợ của bạn ở nhà á, tại thiệt sự luôn nha, ờ, một người cái người phải làm cái nghề như bạn người ta mới hiểu được những cái khó khăn của nghề, còn để ngoài nhìn vô người ta đâu có hiểu đâu bạn. Cho nên là á, ờ, hồi nãy mình có nghe bạn nè là vợ của bạn, kiểu, ơ, cho là chưa chưa hiểu cái cái cái cái hoàn cảnh hôm nay của bạn mình kình là vợ của bạn cũng hơi giận vì bạn hông có giao tiếp như mọi khi, thì một cái cách hay đó là bạn hãy tìm kiếm cái sự, ờm, cái sự đồng cảm từ cái người vợ của mình. Tại vì sao biết hông? Tại vì á là đôi khi á là đàn ông á mình hổng nói, người ta hông có hiểu thì người ta cứ mặc định là, à, ngày nào cũng là công việc thì, ừm, mệt ngày nào mà chả mệt, ờ, liên quan gì, đúng hông? Nhưng mà bạn phải nói cho người ta hiểu là ô kê có những cái vấn đề như vậy, nó ảnh hưởng ảnh hưởng chứ, tại đàn ông mình phải gánh cơm áo gạo tiền mà, đúng hông? Thì những cái chuyện nó rất là, ừm, nghiêm trọng chứ đâu phải là chuyện giỡn chơi đâu. Cho nên là, à, khi mà bạn chia sẻ được cái điều này và vợ bạn hiểu nè thì hai bạn có thể có một cái tiếng nói chung và biết đâu vợ bạn sẽ giúp được cho bạn ở những cái căng thẳng khác trong tương lai thì sao nè. Đó, bạn thấy sao?
Ừm. Đúng rồi đó. Ừm. Đúng. Ờ. Đúng rồi đó, chắc có lẽ chiều, ờ, tối nay nè, mình sẽ, ơ, ơ, rủ vợ mình đi ăn uống cái gì đó, rồi xong rồi bắt đầu là chia sẻ với vợ mình một xíu về cái công việc của mình để vợ mình hiểu hơn nè. Và đôi khi là chắc vợ mình cũng không có hiểu hết được cái công việc của mình nó khó khăn, ơ, hiện tại nó như thế nào á, cho nên là mình cũng phải nói ra hết để vợ mình có thể thấu hiểu và có thể chia sẻ cùng mình. Thành ra là nó sẽ dễ dàng hơn cái cuộc sống hôn nhân và nó sẽ trực tiếp nó ảnh hưởng tới lại cái công việc của mình, à, và cái mối quan hệ của, à, người sếp mình nó cũng khá là, à, dễ dàng nó tốt lên á. Cảm ơn bạn rất nhiều á đã chia sẻ, mình cảm thấy cực kỳ là nhẹ nhõm luôn á. Ờ, cảm ơn bạn rất là nhiều nha!
Ừm, chính xác. Ừm, ừm. Ừ, ô kê, rất là mong những cái đề xuất của mình sẽ giúp được cho bạn nha. Cảm ơn bạn nhiều, bye bye bạn nha.
Bye bye bạn.